OK, super. Est-ce que toi, tu as, heu, un autre, heu une autre activité un peu créative avec lequel, heu, bah, tu as l'occasion, du coup, de de de pratiquer, bah, ton, hem, ton inspiration?
Non, j'ai pas j'ai pas d'autres, heu, activités particulièrement créatives, alors, à part le fait que j'ai un petit garçon d'1 an et demi et que je suis toujours, bien sûr, en recherche de d'activités, heu, créatives et manuelles pour lui, heu, pour essayer, ben, voila, de l'aider à développer, heu, se sa motricité fine, heu, sa créativité, heu, mais aussi, tout simplement, pour qu'il s'amuse, hem, et là, je fais appel à à une source d'inspiration un peu différente quand je sais pas trop quoi faire et que je bloque un peu, heu, je fais appel à Instagram, heu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui font ça qui et et c'est l'occasion de voir un petit peu, heu, ce que les autres mamans ou les autres parents font en jeu pour leurs enfants, donc là, ouais, heu, pour pour lui, quand je sais pas trop, heu quand je sais pas trop quoi faire ou que j'ai une idée un peu pas très aboutie, c'est vrai que je vais m'inspirer d'Instagram, alors que j'utilise pas du tout, heu, ce réseau-là pour nos jeux, heu, ça ne correspond pas forcément, heu, à ce que fait tout le monde en f tout le monde ne fait pas un Cluedo géant, donc on ne trouve on trouve pas d'inspiration là, mais
Le stimuler, ouais. OK. Mmh. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ah bah, c'est super, en tout cas, tu arrives à ouais, tout est bon finalement pour prendre un peu de l'inspiration, et heu
ouais, c'est ça et et et l'inspiration, elle elle est prise différemment.
et heu, trouver des choses intéressantes à faire faire, ouais de pour, heu, bah, du coup, pour tes activités de ton petit garçon, heu.
Tout à fait. J'utilise, par exemple, pas du tout ChatGPT pour, heu pour, heu, faire les activités pour mon fils. C'est beaucoup trop abstrait, j'ai essayé 1 fois, c'est beaucoup trop abstrait, la réponse elle elle correspond pas, heu, donc voilà, c'est vrai qu'en cas de blocage, j'ai des outils, heu
Ouais. <chuckles> C'est encore trop, heu trop vague ouais, ouais, ouais, j'imagine.
il y a des outils différents à utiliser.
OK, et c'est quoi ton jeu préféré, toi?